Doğru. Ya, bunun dışında, işte, arkadaşlarına, eee, belki yeni alternatif çözüm ö önerileri sunabilirsin, hani, farklı mekânlarda buluşmak adına. Bu arada, eee, birçok, eee, sağlıklı atıştırmalık satan aslında restoranlar, mekânlar da var. Onları da tercih edebilirsiniz buluşmak için. Eee, buna ne dersin?
Tabii. Eee, evet aslında ben birazcık bakış açımı, eee, yumuşatıp, eee, bununla ilgili bir internet araştırması yapacağım sanırım, buna karar verdim. Böylelikle, hani, senin dediğin gibi sağlıklı atıştırmalıklar satan, belki daha sağlıklı bir şeyler yiyebileceğim restoranlar, eee, tespit edip onları, eee, önermek istiyorum, eee, bir dahaki, eee, sosyal buluşmalarımızda. En azından pizzadan yani her şek her gün pizza yemekten, eee, biraz daha, eee, çeşitlendirmiş olurum. Eee, çok teşekkür ederim, eee, tavsiyelerin için de. Eee, hepsi çok değerliydi, sohbet etmek de çok keyifliydi.
Harika. Ne demek?